Aduh, itu ada banget tahu Kak, ada ada ada seada ada seada-adanya <chuckles>
<laughs> Oke, yang mungkin jadi soundtrack hidup kamu kali ya. Waduh. <laughs>
Kalau soundtrack kayaknya engga sih ya Kak, karena kan ya dia kan lebih ke lagu tentang kebudayaan ya, budaya-budaya, paling menuju nah, paling yang sangat-sangat familiar bagi aku sih, paling ini sih Kak, ya balik lagi ke pempek, judulnya "Pempek Lenjer." Itu tuh kayak langsung iya, ada judul lagunya itu, "Pempek Lenjer," bener-bener lagu daerah Palembang, gitu loh Kak. Jadi, kayak dia bener-bener kayak ngasih, apa ya, lagu itu bercerita tentang, ya "Pempek lenjer," gitu loh Kak, kayak cara pembuatannya, makannya gimana, gitu loh Kak.
Oke. Oh, iya? Wow! Wow, benar-benar Wow, hebat ya, ternyata memang pempek ini memang benar-benar adalah legendanya ya, legenda Palembang banget pokoknya pempek tuh. Ih, s lucu banget, seru banget, e kamu masih inget nggak satu penggalan, eee, lagunya gitu, boleh dong dinyanyikan gitu!
Betul. Hmm, boleh sih Kak. Tapi takutnya Kakak nanti nggak paham, soalnya ini bahasa Palembang semua sih, kayak bentar aku inget aku inget dulu ya, mmm, gini.
<chuckles> <chuckles> Oh, nggak papa-nggak papa. Boleh boleh. Boleh, karena kan mhm, lucu aja, gitu. Oke, baik.
Aku tarik nafas dulu. <laughs> Ya, oke, kita mulai. Bulet besar panjang mak lengan, kejel-kejel rasonyo marem, digoreng make minyak kelapo, s mertue liwet langsung ditelen, itu loh Kak, sepenggalannya. <laughs>
Ya ampun, aku walaupun aku nggak bisa bahasa Palembang, tapi itu lumayan, a paham loh. Iya, aku lumayan paham loh serius serius, pokoknya intinya dia mendeskripsikan betapa enaknya dan ada tekstur ya, tekstur, en eee, pempek lenjer yang kenyal-kenyal, kemudian enak, digoreng dengan minyak kelapa, dan kalau ada yang mertua lewat apa tuh, artinya tuh? Oh. Oke.
Paham tapi paham Kak? <chuckles> <laughs> Mhm. Mhm mhm. Mhm. Langsung ditelan, langsung dimakan. <chuckles> Kayak maksudnya kayak keenakan itu nggak mau dibagi-bagi gitu loh, mhm, meskipun sama mertua. <laughs>
Ya ampun, lucu banget ya, dan itu kamu kalau dengerin lagu itu langsung keinget sama masa kecil kamu ya?
Betul, keinget sama masa kecil karena aku juga pernah dulu tuh ikut paduan suara terus lomba nyanyiin lagu itu. <chuckles>
Oh, iya? Wow. <laughs>
Lagu daerah disuruh kan soalnya kan, jadi nyanyi lagu itu.
Oh, wah, seru sih, seru bang aduh terima kasih loh, itu tadi le suaranya merdu loh. <laughs>
<laughs> Nggak nggak nggak Kak nggak Kak, itu lagi nggak berduka. <laughs>
Seru lah. Nah, ini mungkin sekaligus pertanyaan terakhir nih. Gimana sih, cara kamu nih memicu nostalgia secara sehat misalnya dengan tadi ya, kamu contohnya kalau lagi kangen langsung makan pempek, gitu. Apa nih saran-saran yang bisa kamu kasih?
Mhm. Mhm.

Sebenernya aku lebih ngerasain, lebih ke kangen sih Kak, kangen makan barengnya aja sih sama mama itu kan, kangen menunggu dimasakin gitu kan, lebih ke ke situ sih, eee, apa namanya, yang aku rasain ketika mencium bau-bau yang bisa membuat nostalgia itu lebih ke itu sih, biasanya. Atau nggak kayak itukan bener-bener khas banget kan, apalagi pempek itu kan khas banget kalau misalnya kalau misalnya di Palembang kan ya mau di mana aja bisa kecium kan apalagi sekarang tuh kan lagi di Jakarta kan, lagi merantau gitu kan. Kayak bener bener, eee, ketika mencium ini mengingatkan pada rumah banget sih. Jadi bener bener nostalgia.
Mhm. Heeh. Betul. Heeh. Waduh. Waduh, pasti Ih, pasti langsung kangen ya, soalnya kan, eee, ini ya, apa ya, itu kan sudah bau makanan itu kan berarti udah mendarah daging sama masa kecil kamu gitu ya, momen-momen di rumah lah. Waduh, terus kalau kamu pas lagi kangen banget gitu ya, biasanya apa yang kamu lakukan nih?
Asli, asli. Mhm mhm. Biasanya aku cari tempat pempek sih Kak. <laughs> Kita langsung kangen ini pesan aja sih, iya langsung makan aja langsung cari gitu kan, kan e iya lumayan nan lumayan ada juga sih, kan yang enak di Jakarta ini, meskipun harganya lumayan relatif mahal, kalo misalnya dibandingkan sama Palembang ya udahlah, mending kayak langsung makan aja coba aja di untuk mengobati rasa kangennya sekalian bernostalgianya. <chuckles>
<laughs> ya, masuk akal sih. <chuckles> Heeh. Heeh. Oh. Waduh, dan dan itu pasti terobati ya rasa rindunya ya.